普段から会話するできるようになったら喧嘩しなさそうだけ逆に、こう、恋愛で喧嘩したりすることとかってあります？
うーん。 うーん、ま、私にとって恋愛っていうのは、もうすごく遠い昔の話になっちゃうので、あれ、あれどうだったっけみたいな感じなんだけれども、うーんと、でも、どうかな。やっぱり言わないで貯めておくのが一番良くないなって今までの経験では、そう思いますね。
うん。 <laughs> うんうんうんうん。 うん。 うん。 うんうんうんうん。うーん、え、そう、なんか、言う結構言うと喧嘩になったりしないですか？
うん。 うん。 あのね、そのね、言うタイミングによるんだよね。
ああ、うんうんうん。
あの、例えば、不機嫌な時になんか言われると、ああ、うるさいってなっちゃうけど
うん。
でも、機嫌のいい時に、あのさあ、みたいな感じで、あの、言われると、割とこう、すんなり聞けるっていうか。
うん。 うんうんうん。 うーん、なんか、その場でこうイラっとすると、なんて言う、こ、言いたくなんない？その、ん、機嫌がいい時にまで、こう
うん。
結構イライラあるを貯めるわけじゃん、自分が。
うんうんうん。
それってどういう風に、なんか、落ち着けたり、なんて言うの、りこう気持ちを落ち着けるん？その場でやらずに。
ああ、イライラした時どうやって、どうやったら落ち着くかってことですよね。あのね、うーん、イライラした時に落ち着けようとすると、ま、例えば、なんか、こう、飲み物を作って飲むとか。
うん。うん。 うん。 ああ、ふんふんふんふん。
あるいはなんかちょっと音楽をかけてみるとか。こう、自分の好きな音楽をかけたり、まあ、ちょっと、なんか冷たいものを飲むとか、暖かいものを飲むとか。何かこう違うことをして、こう、あの、意識を違う所にこう持っていく。気をそらせるっていうか。その、こ、イライラの元になることを、こう、ずっと考えれば考えるほど、やっぱり、こう、余計腹が立ってきて、イライラが強くなってくると思うんだよね。
うーん。 うーん。 うん。 ああ、ふんふんふん。 うん。